Tama. Tama 'yun, 'yun nga 'yung, ah, nahihirapan 'yung ma maidagdag ko lang na nahihirapan ngang makapag makapasok sa trabaho. Siyempre nagagamit nila 'yung mga leave o kaya naman 'yung mga, um, ga wala silang sweldo nung araw na 'yun, kung arawan sila at
Mhm. Mhm. Totoo po. Oo. Mhm. Kaya nga. Ganun din po sa mga bata ano, nahihirapan makapasok sa eskuwela.
Oo. Oo, at siyempre ano rin kapag susugurin na naman ng ulan maiisip mo rin na baka magkasakit ang mga bata at 'yun nga.
Mhm. Kaya nga. Opo, opo.
Pag nasu-suspend ang klase bagamat man natutuwa rin naman ang mga estudyante dun. Pero 'pag me meron kasi pag 'yung nabagyo parang halos isang linggo wala silang klase. Naaapektuhan din 'yung ano nila pag-aaral o babawiin naman nila 'yun sa iba na nagkakaroon minsan ng klase 'pag Sabado ganyan. Oo.
Kaya nga. Oo. Opo, opo. Mhm. Tama po, opo.
Ah, paano nabago ang inyong mga salamat din, ang ang mga libangan 'yan tuwing tag-ulan?
Salamat po. <laughs> Opo, pero Opo. Sige po ha.
Paano ba nagbabago?
Sa akin po alam naman po nating lahat na nagbabago ang ating mga gawain o libangan tuwing u tag-ulan. Kagaya ng ang mga bata o tayo na rin na matatanda, tayo nakakalabas nang walang problema sa ating mga bahay. Madali tayo makakapunta sa ating mga pupuntahan. Kagaya bilang magulang, tayo may bibilhin sa palengke, madali naman makapunta sa palengke, madaling makapamili. Kapag tag-ulan, kinakailangan talaga na 'pag lumabas ka ng bahay bibilhin mo na 'yung pang ilang araw o pang ilang, pang isang linggo para hindi ka na paulit-ulit na lalabas. Kasi una, nandiyan 'yung, ah, maputik ang kalsada. A alam naman natin na 'yung putik at 'yung baha may dala-dala na 'yang ang mga dumi 'di ba?
Mhm. Oo. Oo. Oo. Mhm. Yun nga. Oo. Tama. Oo.